Guarda, oggi volevo chiederti un po' un consiglio. Sto avendo un grande problema con un trasferimento che ho fatto da poco. Io e mio marito siamo arrivati in Francia, lui sta studiando all'università, fa un master, parla molto bene il francese. Io lo capisco, diciamo, uhm, lo parlicchio, cioè, lo parlo abbastanza, ma no non sono assolutamente, ehm, fluente quanto vorrei e, uhm, sto avendo problemi, in realtà, proprio sia a imparare, uhm, ma anche ad usare, che secondo me vanno un po' di pari passo, perché lavoro da casa e banalmente non cioè vado fuori magari solo per fare qualche compera, capito? Ehm, mi sento sempre in difetto o comunque in imbarazzo a parlare la lingua, perché appunto non la so bene. Quindi se avessi qualche consiglio, te ne sarei estremamente grata.
Mh. Mh. Mh. Immagino. Mh, okay. Sì. Certo. Guarda, prima di darti qualche consiglio e qualche mio parere, ti faccio un qualche domandina giusto per capire meglio la tua situazione. Ehm, da quanto tempo è che sei in Francia, è tanto?
Mh-mh. Certo. S no, no, no, sono beh, sono 3 mesi. Non pochissimo, però comunque sì, non non tanto.
3 mesi, eh, poco. Bene. Ma quando sei arrivata in Francia il tuo livello di inglese qual era? Tipo eri un A2? Mhmm, cioè nel se mh.
No, allora io inglese lo parlo tutti i giorni, cioè il livello stiamo sul C1, C2, perché comunque ho ho studiato in inglese, mio marito è americano, quindi non ho problemi su quello. Per me è proprio il francese qua
Mh. Ah wow! No, no, inf ho chiesto ho detto inglese io? Scusa t ma Dio scusami, no, vole dirti che livello avevi di francese quando sei arrivata, scu
Sì. <chuckles> No figurati, no, ehm, francese, boh, ti direi forse A A1, A2, cioè lo parlo, lo capisco, ma l parlarlo proprio poco, ecco.
Mh. Mh, mh. Okay. Guarda, il discorso del parla di d di provare disagio quando si parla una lingua nuova, soprattutto il francese mi viene da dire, è assolutamente comprensibile, soprattutto perché magari spesso, non so se ti è mai capitato, uhm, in Francia, in alcune città, se parli francese e non lo sai tanto bene, magari ti guardano un po' così e e se g e se parli inglese la situazione tanto non cambia, quindi capisco che può possa essere difficile. Ma, ehm, poi mi dici che tu hai anche poca esposizione al giorno alla lingua, perché, eh g giustamente vai, magari esci solo per delle commissioni. E quando tu vai a fare la spesa, ehm, magari vai a fa al supermercato, eccetera, in questo caso ti senti in difficoltà?
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì, sì. Mh-mh.